Sayang naman pero, ayun nga, ano, dahil nabanggit na rin natin kanina 'yong pagso-social media, sa tingin mo ba, ah, paano nakakatulong o nakakasagabal 'yong social media sa mga hinahanap-hanap natin sa paglalakbay?
Hmm. Mm. Ah, ako masasabi ko kasi minsan sa social media kunwari may gusto tayong puntahan gaya ng mga ibang vlogger na, hindi ko naman nilalahat, pero may mga overrated kasi na <gasps> vlogger na 'pag sa social media, ang ganda, ang ganda sa picture or ang mura do'n sa kad sa vlog nila. Pero pagdating mo do'n or pag-contact mo do'n sa lugar, ang dami palang hidden charges. Ang dami palang babayaran.
Ah. Ayun. Totoo 'yan, 'no?
Kumbaga parang, oo, parang nakaka-ano siya. Kasi ako, personally na-experience ko na may napanood akong vlog na parang camping site. <clicks tongue> Tapos sabi, ah, as much as 2,500. Ah, good for 4 person na, ganiyan. So, siyempre mahihikayat ka, 'di ba, at na maglakbay. Pero no'ng nag-inquire ako parang umabot siya ng 8,000 all all-in, parang gano'n.
Ah, oka Totoo. Ay.